ใช่ค่ะ ตอน นั้นก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่า "อุ๊ย! ราคามันจับต้องได้" คือมันต้อง ใช้ อ่า ทักษะในการเหมือนแบบเอามายำ ๆ รวมกันน่ะค่ะ mix and match น่ะเนาะ เอ่อ จริง ๆ ไอ ทั้งตัวท็อป ตัวกระโปรง ตัวรองเท้า มันก็มาจากแบบ ร่าง กันหมดเลย เหมือนเราไปเจอแล้วมันเตะตา พอซื้อตัวนี้แล้วปุ๊บ เราก็ต้องนึกแล้ว "ตัวต่อไปจะเอามาเข้ากับตัวนี้คืออะไร?" เราก็แบบเดินหา ๆ พอได้ชุดแล้ว เราก็แบบ "เอ๊ะ! เอ่อ รองเท้าอันไหนนะ มันจะแบบเข้ากันกับอันนี้?" อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราต้องแบบคิดภาพในหัวเราว่า แต่งออกมาแล้วแบบ <sniffs> มันจะต้องแบบ เอ่อ มันต้องออกมาดี อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ ตั้งเป้าหมายไว้เลย
อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม อือฮึ อือ อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ อืม อืม โอเค แล้วทีนี้ ตัดภาพมาที่งานเป็นยังไงบ้างคะ?

อืม แล้วถ้าอย่างงั้นน่ะค่ะ พอจะยก ย ตัวอย่างได้ไหมคะ? อย่าง เอ่อ สมมุติว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งอะเขาเชิญคุณไปอะ เขามีคอนเซปต์อย่างหนึ่ง แล้ว ทีเนี้ย เอ่อ เขาให้การบ้านคุณมาแล้ว แล้วมันออกมาเป็นแบบไหนคะ พอจะเล่าให้ ให้ได้ไหมคะ? ให้เห็นภาพอะค่ะ
ค่ะ อือ อย่างเช่นนะคะ เอ่อ ถ้าไปอิเวนต์ ถ้าไปอิเวนต์ เอ่อ เหมือนกับ ว่า เป็นอิเวนต์เปิดตัวแบบอัลบัม มันจะมี มันจะมีอิเวนต์หนึ่งที่เราเคยไปร่วมงานที่เมกาอะค่ะ ก็ อ่า เป็นศิลปินท่านหนึ่งชื่อว่า Ice Cube มั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะคะ จำ ไม่ได้ อา แต่ว่า แต่ว่าคือใน ในงานทั้งหมด ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า Red pa Party อะค่ะ ก็คือคนส่วนใหญ่ อะค่ะ ก็จะต้องแต่ง ส มีสี แดง เข้ามา มา น มางาน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ตอนนั้นก็คือแบบว่า เออ ส ส่วนใหญ่อะ ด้วยความที่ธีมมันเป็นปาร์ตี ใช่ไหมคะ คนส่วนใหญ่ก็คือ ต้อง แต่งออกแนวแบบ เปรี้ยว ๆ แล้วก็มีสีแดง แซมเข้ามาด้วย อะไรประมาณนี้ อัน เนี้ย เขาเรียกว่า Red Party เราก็เลยแบบว่า อา เราก็ไปหามา ซื้อ กระ โปรงหนังสีแดง อา เราก็เหมือนแบบเป็นเสื้อ เสื้อข้างบนก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกปัด ทอ เป็นลูกปัดแบบ เป็น สีรุ้งเลยอะค่ะ แล้วทอ ๆ ๆ สานกัน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราก็แบบทำผมยาว อา หนีบผมตรงให้มันแบบดูเปรี้ยวหน่อย แล้วก็รองเท้าส้นตึก อา ประมาณนั้น ก็ให้แบบเข้า ธีม งาน
อือ อือฮึ จริง ๆ อะ ค่ะ ก็ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือ อือ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม เออ อา งี้ถามหน่อยได้ไหมคะว่า ชุดที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาจากในเมืองไทย หรือว่าเราไปซื้อที่นู่นเอาเลยคะ หรือยังไงอะคะ?
ค่ะ ซื้อตลาดข้างทางที่นั่นเลยค่ะ <chuckles> เออ ที่ คือที่ LA อะ เขาจะมีเหมือนแบบ <tsk> คือ คือ คือบรรยากาศมันเหมือนบัง วังหลังบ้านเรามาก ๆ เลยค่ะ ตอนที่เราไปเห็นครั้งแรกอะ แล้วของมันก็ไม่ ไม่ได้แพงมากคือ คือพอ พอแบบจับจ่ายได้ อะไรประมาณ เนี้ย ใช่จับต้องได้ อย่างเช่น แบบกระโปรงหนังหรือเสื้อเนี่ย อย่างเสื้อเนี่ยก็ได้มาประมาณแบบ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบ สามสี่ร้อย อะไรประมาณเนี้ยค่ะ รองเท้าก็ ใช่ รองเท้าก็ประมาณแบบ $30 1,000 กว่าบาท อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เป็นเหมือนแบบ เหมือน เหมือนตลาดเสื้อผ้าบ้านเราเลย แล้วบรรยากาศเหมือนกันมาก เพียงแต่ว่าปิดไวหน่อย แบบเย็น ๆ 17:00 ก็ปิดแล้ว ก็คือ ต้อง รีบไปซื้อมา
อืม โอเค ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ จับต้องได้ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ถูกมากเลยนะคะเนี่ย อือฮึ อืม อืม อืม อืม อืม ประมาณเหมือนตลาดนัดบ้านเรา อะไรประมาณนั้นไหมคะ หรือไงคะ? อืม
ใช่ นึกภาพ คือ นึกถึงวังหลัง บรรยากาศไปเที่ยวตลาดวังหลังอะค่ะ เหมือนกัน เปี๊ยบ เลย เราถ่ายรูปมาแล้วเอามาเปรียบเทียบ กัน โอ้โฮ เหมือน มาก <chuckles> ใช่
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา แต่ว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วที่ซื้อมาเนี่ยประมาณเท่าไรเหรอคะ? พอจะจำได้ไหมอะคะ?
อืม ทั้งชุดใช่ไหมคะ? ก็ประ มาณ บาทค่ะ
อือฮึ ต อ่า เท่าไรนะคะ?
ได้อยู่ ฿2,000 ค่ะ
อ๋อ โอเค ก็ถือว่าไม่แพง เท่าไรนะคะ เอ่อ แล้วก็ได้ออกงานด้วย แล้วมันก็เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ พอได้